Mh, okay, okay, l'avocado. Eh sì, è buono, però a me, ehm, deve essere, mhmm, non troppo maturo, mhmm, e non troppo immaturo, capito?
Sì, sì. Mh-mh. <chuckles> Esatto, esatto, sì, sì. E
Una via di mezzo, altrimenti non mi pia troppo molliccio e non mi piace manco troppo duro.
No, è vero, fa senso, sembra mhmm, non non diventa neanche più più buono se, cioè è eccessivamente molliccio. Deve essere il giusto.
Mh. È vero. Però troppo duro non sa di niente poi, capito?
È vero, è vero. Fatti è brutto per quando lo apri, ed è t ed è ancora troppo duro, ti senti quasi come se l'hai sprecato, perché inc vero, perché in genere è sempre meglio aprirlo quando sai che è maturo abbastanza. Sì.
Eh, lo so. Sì. Eh lo so, però magari tu non lo sai, lo devi per forza scoprire aprendolo, hai capito qual è il fatto? <chuckles> E come, com mhmm, quando lo ma cioè quando mangi il l'avocado, insieme a cosa?
Eh, <chuckles> è vero lo so. Allora, a me piace farlo sul pane, me spalmarlo sul pane. Magari ci metto anche le uova, mhmm
Mh. Quindi diciamo tu lo schiacci. Io faccio come lo faccio, prima faccio cremina, te lo schiaccio, metto, ehm, sale e limone.
Sì. Ah-ah. Che buono! Sì, buonissimo. Sale, limone, magari anche un po' di pepe. Eh, sì.
Pepe, sì. Diciamo quasi salsa guacamole, ma non proprio, perché quella, la guacamole, si fa con l'avocado s sì, però si mette pure la cipolla, il pomodoro, è un po' diversa, sì.
Sì, esatto, anche lime mi sembra. Sì, sì, è vero. Ehm, ci sta benissimo col salmone. Io amo tantissimo l'accoppiata avocado-salmone, fantastico proprio. Salmone affumi
Sì, anche il lime, sì. Ah, vabbè, sì, sì, sì, è buono. Top. Sì, sì. Ma lo sai che cosa con che è buono pure, ti giuro: la bresaola. È buono!